Alors, quelle odeur, toi, te ramène instantanément à la maison? Qu'est-ce qui te fait courir, en gros? <chuckles>
Mmh. Alors, heu, je pense un bon plat mijoté si je devais avoir un plat qui devait me faire courir pour venir à la maison, ce serait, ouais, blanquette de veau, heu, une grosse potée avec, heu, des choux, des légumes, heu, de la viande, heu, enfin, heu, des des des choses généreuses, très faciles à faire en plus mais heu
Ouais. Ouais. Han! <chuckles> Oui, j'entends, oui. <laughs> ça
Ca, ça me ferait revenir, heu, en vraiment en courant. Vraiment.
Et même en été, ça te faisait ca te ferait revenir? Parce que, bon, en été, heu, faut digérer quand même.
Ah oui! Ah oui, oui. Ah, oui au q même une raclette en été, moi, ça ne me fait absolument pas peur. Heu, donc heu, aucun souci pour moi de manger une choucroute.
D'accord. Donc je suis tombée sur un estomac, heu sur un estomac, heu un goulu, ouais.
Un gouffre. Exactement. C'est mon 2e prénom d'ailleurs. <laughs>
Ah, c'est ça, <laughs> Goulu. <laughs> C'est pas Golom, c'est Goulu. OK. Alors, du coup, la blanquette de veau, si je résume, la raclette, heu
<laughs> Heu, ouais, en fait, les odeurs les odeurs de nourriture, oui. Après, une odeur qui pourrait, heu, être la personnalité de la maison. Voilà quelque chose qui me fait qui me ramène directement, genre, une odeur, si j'y pense, heu, je me sens chez moi, ce serait, heu, l'odeur du cuir, parce que chez moi, il y a et oui, puisque chez moi, il y a énormément de cuir et je pense du du palo santo qui est un un encens, heu, c'est un un arbre, en fait, le kebracho. C'est 2- 2 odeurs qui me ramèneraient, que qui qu'on met chez moi, hein et qui, heu et qui me ramèneraient, enfin qui me font penser, en tout cas, à chez moi directement.
Ah ah! C'est-à-dire? Ouais. Du cuir? D'accord? D'accord.